Eee, güzel bir bakış açısı aslında. Hani, yatakta, ııı, kıvranmaktansa, hani, uyumak için, o iyice uykun gelince yatağa geçiyorsun. Eee, peki, eee, bunun için bir şeyler yapıyor musun? Mesela egzersiz veya, eee, son 1 saat telefona bakmıyorum, çay kahve tüketmiyorum akşamları, işte, nefes egzersizi yapıyorum diye uykunu, ııı, erkene getirmek için, yani, düzene sokmak için yaptığın bir alışkanlığın var mı?
Evet. Ya şöyle, magnezyum kullanıyorum, 1. Telefonuma bakmıyorum kesinlikle. Zaten gece modunu açıyorum saat 21.00-22.00'dan sonrasında, o 2. Eee, yani, yatağımı, yastığımı, çarşafımı çok çok temiz tutuyorum çünkü o temiz koku beni çok mutlu ediyor. Odamı kesinlikle havalandırıyorum her gün. Etraftaki dağınıklığı toparlamaya çalışıyorum ama uykusuz kalırsam da kalkıyorum, işte, evi temizliyorum, bulaşık yıkıyorum. Şey gibi, hani, vücuduma "Ya yat <laughs> ya da seni çalıştıracağım." diyorum. <chuckles>
I hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. I hı. <giggles> Ya da iş yap. <chuckles> Peki, bu çok geç olsa da kalkıp bulaşık yıkıyor musun? Yani uyuyamıyorum, bütün her şeyi yaptım, çarşafımı değiştirdim, ekrana bakmadım, kendimi aktif tuttum ama şimdi uyuyacağım, uyuyamadım. Kalkıp bulaşık yıkıyor musun gecenin bir vakti mesela?
Bulaşık yıkarım, banyoyu temizlerim, ç çiçek sularım, yani, gerçekten bazen şeyi düşünüyordum, eee, ilk aylarda buraya taşındığımda, altı komşum ne düşünüyor falan diye düşünüyordum. Eee, ama sonra fark ettim ki binalar çok eski, eee, ses geçirmiyor o yüzden alt kata, her şey yolunda. <chuckles>
O. <giggles> Hı hı. Hı hı. I süper. <chuckles> Eee, peki, eee, kendini yorduktan sonra mesela evi, banyoyu temizliyorum dedin, bulaşık yıkıyorum, kendini aktif tutuyormuşsun uyuyamadığın zamanlarda. Eee, yo yorulup yattığında hemen uyuyabiliyor musun yoksa gene o bir 20 dakika, ııı, mevzusu hâlâ devam ediyor mu?
Hı hı. Elimden geldiğince.